Ừm. Chào bạn, thì dạo gần đây mình đang có một cái áp lực, ờ, khá là <chuckles> nó cũng khá là phổ biến, đó chính là mình phải thăng tiến làm sao nhanh nhất trong công việc và cũng như là đáp ứng theo, a, cái nhu cầu của xã hội hiện nay là mọi người ai cũng có những cái thành tích nổi bật. Và như bạn cũng biết thì có những cái trend, gọi là, những cái group, ừm, ờ, mà mọi người, ờ, phô thành tích cho nhau, ờ, những cái áp lực như vậy thì xung quanh á, thành ra là mình bị ngộp trong những cái, ơ, ờ, những cái chia sẻ và những cái kinh nghiệm của mọi người. Mình cảm thấy ai cũng tài giỏi, ai cũng có, ơ, việc công việc ổn định, ai cũng có mức lương cao, thành thử ra là mình đang bị phân vân và không biết là trong tương lai mình sẽ như thế nào. Và không biết là mình có bị đi sau người khác khi mà bạn bè, anh chị, hay là người thân xung quanh của mình, ai cũng có, a, công danh lợi lộc rồi á, còn mình thì chưa có gì trong tay, nên mình sẽ cảm thấy tủi thân và tụt lại phía sau. Thì không biết là bạn có những cái lời khuyên nào cho mình trong cái vấn đề này?
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Thật ra khi mà nghe bạn chia sẻ thì mình hiểu là bạn đang cảm thấy rất là áp lực khi mà nhìn thấy cái sự thành công, hay là những cái con đường sự nghiệp khác của mọi người xung quanh bản thân bạn, đúng không?
Ừm.
Ừm, thế thì á cái áp lực đối với bạn ấy là bạn sẽ cảm thấy là áp lực nhiều từ đâu nhất? Từ gia đình, hay là từ đồng nghiệp, hay là, ừ, thay là từ bán bè bạn bè của bạn, hay là anh chị em?
Ừm, và mình nghĩ là cái áp lực lớn nhất có thể là từ, à, bạn bè của mình.
Ừm.
Bởi vì khi mà mọi người xung quanh mà muốn đi chơi á, hay là các bạn của mình muốn đi chơi, hay l là hoạt động, những cái sự kiện tiệc tùng đồ thì các bạn rất là năng nổ và cũng như là trong một nhóm chơi thân như vậy thì mình không thể nào mà vắng mặt được và mọi người thường tổ chức, ơ, khá là nhiều và đôi khi là mình cảm thấy bị ngộp ấy. Mình chưa thể quản lý được chi tiêu tài chính và cũng như là khó có thể mà, ơ, đi liên tục với các bạn, bởi vì mình còn có những cái việc khác và không thể lúc nào mình cũng ưu tiên cho bạn bè của mình. Ừm, ừm, và mình cảm thấy là mình ngộp khi mà phải đi chung với họ.
Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm, thật ra là khi mà nghe bạn kể á thì mình nghĩ là bạn đã có một cái khoảng thời gian mà cũng không mấy dễ dàng, đúng không? Khi mà phải cân bằng giữa công việc, cuộc sống, rồi còn bạn bè của bạn nữa, đúng không? Thế á? Ừm, bạn đi làm á trong một khoảng thời gian đã là bao nhiêu lâu rồi và bạn tự đánh giá về cái, a, con đường sự nghiệp, hay là công việc của mình hiện tại như thế nào?
Ừm. Ừm. Vâng.